Quell'abitudine che hanno all'estero di, ehm, puntare più sul caffè americano, quindi, caffè diluito con acqua e poi ci mettono tutte le altre cose, vedi anche, ehm, su cosa si basa Starbucks o altre catene del genere.
Mh-mh. Si. Mh-mh. Ehm
Che per molti, <chuckles> soprattutto italiani, è proprio una cosa imbevibile, eh cioè sembra un brodino.
<chuckles> Impossibile. Un bibitone io lo chiamo, sì. <laughs> Però, eh, ehm, devo dire che, all'inizio, pure io, infatti, non lo detestavo. Poi, ehm, non dico l'ho cominciato ad apprezzare, ma ogni tanto m'è capitato. Solo che non posso bere un'intera ehm, tazza, insomma, bicchiere di questo caffè americano perché, al contrario, non ho mal di pancia, ma mi fa diventare, ehm, cioè, sento di più l'effetto della caffeina nel caffè americano che rispetto che a un espresso, anche se l'espresso è più concentrato. Ehm, quindi, uhm penseresti che l'espresso è più forte, però è più piccolino. Invece, il bibitone americano, anche se è più diluito, è è una quantità e enorme, secondo me, di di caffeina.
Esatto. Eh. Ma anche per i mal di pancia. No? Okay. Perché lo consumi, i anche in un tempo maggiore, e quindi, è un po' come avere costantemente quella quella dose di caffeina, n non te ne liberi mai. <chuckles>
Sì. No, no, è troppo. Non ce la faccio, si, uhm.
Senti, e visto che mi hai detto che vivi all'estero, ehm, di solito, quando ti prepari il caffè a casa o il cappuccino a casa, che metodo di preparazione usi? Ehm, non lo so, se hai una moka, uhm te la sei portata appresso dall'Italia, se hai una macchinetta, qualcosa.
Mh-mh. Sì, allora, no, <chuckles> ma la moka è bellissima perché mi ricorda i tempi dell'infanzia, però, devo dire che non c'è paragone tra, ehm, far preparare il caffè con la moka rispetto che e preparare il caffè con una macchinetta che fa l'espresso stile bar. Preferisco quello stile bar perché l'espresso con la macchinetta è più cremoso, è più buono, mi piace di più. Quindi, c'ho la macchinetta adatta per fare il classico Festi Bar. Le capsule no, le capsule no, perché le cialde, le cialde, perché sono più salutari con la carta, invece <chuckles> il surriscaldamento della plastica a contatto con la macchinetta è una cosa che fa malissimo alla salute, quindi, io non non capisco come possano essere così popolari e famose perché questa cosa è risaputa, insomma, della plastica.
Meh. Okay, con le capsule, per esempio. O le cialde. Mh-mh. Ah, non lo sapevo, eh. Eh, come tante cose tossiche che si gli scienziati, gli esperti ne parlano, ne parlano e poi le persone non riescono a lasciare andare, ehm, pur sapendo cosa a cosa vanno incontro, a quale complicazione e a quale effetti collaterali. E e, invece, ti volevo chiedere: hai mai provato, uhm, le il caffè solubile?
Mh-mh. Sì. Si. Si, sì.

Io, so di tante persone che invece, uhm, prendono il caffè proprio per svegliarsi e, uhm, da quello che noto però, uhm, diventa per tante persone, ehm, quasi una droga se mi passi il termine, nel senso che, uhm, noto, uhm, persone che, magari, dopo se non prendono un caffè prima delle 8 del mattino dicono: "Ecco, mi è venuto mal di testa, perché non ho preso il caffè."
Sì, s è verissimo. Una droga. Sì. Assolutamente, ma ma non è una una cosa inventata, è è è è reale, cioè, è proprio una sostanza, ehm, che crea dipendenza e che ha i suoi effetti collaterali. Per cui, se tu sei abituata a bere, ehm, una certa quantità di caffè, poi all'improvviso come tutte le droghe, <chuckles> smetti, ehm, <chuckles> hai degli effetti collaterali, hai il mal di testa, è proprio tipico, ehm, sì sintomo di chi all'improvviso smette di bere il caffè, ed è abituato a prenderlo tutti i giorni. È capitato anche a me in passato un paio di volte forse. Sì.
<chuckles> È in astinenza. E pensi Sì? Pensi, uhm, alla luce anche della tua esperienza, che ne valga la pena diventare, uhm, "drogata" tra virgolette e quindi, uhm, diventare incapace poi di esistere nel perché, metti che vai all'estero e, uhm, pren un posto dove non c'è il caffè, o comunque non è un caffè buono, abbastanza forte rispetto a quello che siamo abituati, uhm, è vale la pena, uhm, diventare schiavi di una cosa, che se poi ci manca ne soffriamo, perché ehm, mal di testa, uhm, non riuscire a stare svegli, uhm, astinenza come ti devo dire.
<chuckles> Sì. <chuckles> Beh, s ovviamente, ehm, non è che, uhm, eh, mhmm, stiamo parlando, insomma, di droghe pesanti, eh, per cui, anche se dovessi se dovessi, insomma ehm, penso avere pochi sintomi, poi comunque passano, dopo qualche giorno, per cui si risolve il problema. Ehm, c'è chi lo beve anche perché, comunque, piace oppure perché li riesce a tenere svegli e va benissimo, non penso che ci sia nulla di male. Ehm, poi ci sono p pr pareri, e anche studi, uhm ehm, che si contraddicono, c'è chi dice che il caffè fa male, c'è chi dice che il caffè invece, addirittura, può anche far bene. Quindi, insomma, poi dipende secondo me cosa leggi, ehm, e chi sei; cioè, se per te è una cosa importante, secondo me 1 caffè, 2 caffè, insomma, al giorno non non è una tragedia. Io tra l'altro vivo all'estero, per cui ogni volta che vado
No, certo, certo, certo. Però